آه، ما هو ده تقريبًا هو ده كان السبب إن أنا خلاص بقيت اللي هو مش قادر أقعد كتير قدّام اللاب توب فالتركيز بتاعي قليل، فالطاقة بتاعتي قليلة جامد، فحاسس إن أنا اللي هو مهمِّد على طول أو كده. فكل ده بسبب إن أنا إيه، ما ب ما فيش طبيعة شغلي، ما باشوفش ناس، ما باكلّمش ناس، ما باتفاعلش مع ناس مش حد بت اللي هو يالّا بينا أنا مش عارف نروح فين، طب تعالَ، ناولني كذا، طب اعمل كذا، فاللي هو إيه، دي كُلّها بتقلّل تركيزي وكمان بتدّيني الحرية إن أنا أتحرّك في حتت كتي آآ إن أنا إيه، أبقى مُتحرّر. مش اللي هو لو مثلًا في شركة، فاللي هو المدير واقف كل شوية عمّال يشوفني أنا قاعد مركِّز قدّام ال الكمبيوتر والّا لأ؟ ف دي كانت مأثَّرة عليَا جامد. إمم.
تمام. إمم. إمم. إمم. تمام. أكيد طبعًا. آه. إمم. <laughs> أيوه صح. <laughs> آه. <chuckles> يعني كان باختيارك كان باختيارك إنّك تشتغل من البيت أصلًا و عشان آمم أ حتّة ال إنّك بتتحرّك كتير أو ما بتقعدش على م مكان ثابت كده في وق بعدد ساعات كب كبيرة، فأنت اخترت ده علشان تتفادى الموضوع إن يحصل لك مشكلة؟
آه، آه. آه. يعني أنا كان اختياري إن أنا أشتغل من البيت وكده، بس اللي هو كنت باحاول أعالجها بقى باللي هي الحتّة بقى إيه، إن أنا أتحرّك وكده على طول ومش عارف إيه، ف يع بس بس أكتر حاجة بقى بتزاولني في الموضوع ده في الصيف بقى اللي هو إيه، في الصيف لمّا باتحرّك كتير بجد بابقى اللي هو خلاص. فباعالج الموضوع ده لمّا
آه. تمام. آه. <laughs> آه. الحَر بقى بيأثَّر عليك في الشغل؟
بيفر بيفرهدني بطريقة رهيبة وبيخلّيني اللي هو بُصّي ما ما فيش أي زيرو، زيرو طاقة. اكتشفت بقى الحل السحري إن هو إمم.
يا خبر! طب ب بت آه، بتعالجها إزاي بقى، قُل لي؟
هو الحل السحري بجد إن أنا أقوم آخُد دُش.آخُد دُش ساقع كده وي يضبطني. آه. أحس إن أنا إيه، آآ بقيت إنسان جديد، وعندي بُصّي power كامل بقى برضه إيه، مع كوباية القهوة برضه فأ أعرف أكمِّل بقى اليوم بتاعي يعني على طول.
بيفوَّقك جامد. آه. إمم. حلو أوي. آه. هو هو م أ بتشرب أصلًا كام كوباية قهوة في اليوم؟

يعني من من كام، يعني هاقول مثلًا من 07:00 ل09:00 مث مثلًا.
حلو، م لأ، جميل، ده متوازن جدًا. يعني مش مش أوڤر ولا قليل. طَب، آمم، لمّا تاخد بَقى كوباية القهوة، أنت <tsk> ب بتبدأ بَقى تمارس يومك أو تمارس النشاطات بتاعتك، عندك بَقى روتين في يومك كده خليك يخليك طول الوقت محافظ على إنك تكون مفوق كده في اليوم؟
آه، ف إ إمم. آه، يعني بُصي، هو أنا أول حاجة باكون مِحَضَّر أنا هاعمل إيه مثلًا النهاردة؟ إيه الشغل اللي عندي اللي المفروض أخلصه؟ إيه المشاوير مثلًا اللي عليَّ أو كده، عايز أعملها؟ ف آآ، ب بس أول حاجة طبعًا كوباية القهوة، بعد ما أخلص كوباية القهوة بَقى لو أنا مثلًا عندي شغل، بابتدي بَقى اللي هو عشان أشجع نفسي كده وأخلي الطاقة موجودة لبقية اليوم، إن أنا أَقَسِّم الشغل بتاعي، ما أخليهوش إيه
جميل. حلو. آه. إمم. إمم. بتبقى مجدولها يعني؟ أ يعني عامل جدول أو م يعني مضبط قبل أمَّا تبتدي.
بالضبط كده، يعني وف كمان في حاجة جديدة عملتها، يعني أنا كنت ب بارسم الحاجات دي في مخي أصلًا، اللي هو إيه، أقول أنا عندي كذا كذا كل ده في مخي.
حلو جدًا. إيه بَقى؟ آه. م مرتبها في دماغك آه.
آه، بس دلوقتي بَقى الفترة دي بقيت أعمل حاجة جديدة، إن أنا بقيت أكتب الحاجات دي معايا زي كراسة كده أو notebook، دي بقيت أكتب بَقى الحاجات اللي عليَّ.
جميل أوي. آه، فَرَق معا فَرَق معاك الموضوع ده أكتر؟
فَرَق آه، فَرَق معايا جدًا وخلاني اللي هو إيه، هاقول لِك، اللي هو مثلًا دلوقتي آآ، أنا كاتب كذا حاجة لازم أعملها، فلمّا أنا لمّا اك إكتشفت لمّا أنا باكتب الحاجات دي بالزم نفسي إن أنا لازم أخلصهم، يعني لكن لو هُم في مخي ممكن اللي هو إيه، أنسى حاجة كده، مش عارف أكَسِّل أعمل حاجة.
إزاي بَقى؟ إمم. حلو. آه. إمم. إمم. ت أو تستنسى مثلًا حاجة آآ، تنسى أو تستنسى. <laughs> طَب طَب
أو أست <giggles> آه، أو أستنسى حاجة بالضبط. مكسلها مش عارف إيه، إمم.
آه، يعني أنت بتكتب التاسكات بتاعتك اللي هي بتاعة اليوم وتبقى مثلًا خلصت أول تاسك ت تشطب عليه أو تعمل صح، فتحس بتحس بَقى أما بتعمل كده، تحس بالإنجاز أكتر والّا ممكن لمّا بتقصر شوية في يوم بتحس إنك آآ، لأ، <tsk> متضايق، مقصر كده، فحاسس إن من ج من جواك لأ، يا ريتني ما كنت كتبت كل ده، حاسس إن زودتها على نفسي؟